Actuellement, je stresse. Je commence à, heu, bien stresser pour les cadeaux de Noël. C'est-à-dire que, heu, on est, heu, allez, une semaine avant Noël. <smacks lips> Et, enfin, ouais, ça fait 2 semaines que je fais mes cadeaux sur, heu, sur internet, sur Amazon.
Oui. D'accord.
Je les j'ai j'ai dans le panier. Et, sauf que le truc, ça fait 2 semaines que j'essaie d'acheter, de payer et ma carte ne passe pas pour, heu, <sighs> je sais même pas quelle raison. J'ai appelé la banque. J'ai appelé Amazon et tout. Et c'est, enfin, j'y ai passé plusieurs heures au téléphone avec les 2. Mais c'est ni l'un, ni l'autre. Ce qui fait que, j'ai tous les cadeaux prêts, dans le panier. Mais, je peux pas les commander. Et, on est à une semaine de Noël. Donc, heu, là, je suis un peu dans la panique parce que j'ai rien fait. Je suis en train de me dire que, je les aurais pas à temps, que je vais devoir aller en magasin, je sais pas. Et en fait, je, mmh, ouais, enfin, je, heu, j'ai peur de pas avoir à temps. Et, je sais que si je vais aller en magasin, peut être qu'il y aura pas la même qualité. Il y a pas les forcément, les mêmes cadeaux sur internet et c'est tout ça qui me fait stresser. Enfin, j'ai j'ai une pression, ben, heu, temporelle, j'ai envie de dire. J'ai j'ai plus trop le temps, mais il faut prendre une solution, quoi! D'autant plus qu'en ce moment, le, heu, le travail que que je fais me prend de plus en plus de temps et j'ai moins de temps pour aller faire les cadeaux. Enfin, j'ai tout ça, c'est, bah, c'est presque la panique pour le coup et, heu, enfin, j'ai j'ai pas envie de me retrouver, heu, à Noël, tout le monde fait des cadeaux sauf moi, quoi. Enfin c'est ouais, j'ai un peu peur, là dessus, pour le coup. Si tu peux m'aider, heu.
D'accord. D'accord. Oui. Oui. D'accord, OK. Il y a une réelle pression, heu, il y a une réelle pression et et aujourd'hui, c'est ta carte ne passe pas. C'est pas c'est pas un souci financier, en fait? Il y a pas de de problème, heu visiblement, tu dis qu'il y a un problème et la carte ne passe pas, mais que, heu, il n'y a pas de souci avec la banque en soi.
Non. Je je peux aller en magasin, ça va. Enfin, ça ça passe. Enfin, j'ai déjà payé des choses, heu heu, voilà, en physique. Mais oui, enfin enfin, j'ai peut-être peur que, heu, en magasin, ce soit beaucoup plus cher et dans la panique de devoir, heu, enfin. J'avais prévu un budget à peu près 200€ pour les cadeaux. Je me dis que si je m'y prends au dernier moment, ou les cadeaux vont être très nuls, ou ils vont coûter 400, 500 balles, quoi. Enfin. Voilà.
Oui. D'accord. C'est le Ah, oui. Oui, tu risques finalement, de dépenser plus, pour faire à la va vite et et prendre peut-être parfois c'est ce qu'on fait, quand on achète des cadeaux trop vite. C'est prendre, heu, des cadeaux du coup plus chers parce que, heu, on sait pas quoi prendre. Et du coup, on on dépense plus que nécessaire, heu, pour être sûr d'avoir quelque chose.
Mmh. C'est ça aussi, ouais.
Ouais. Ouais, j'entends. C'est <inhales> je je compatis avec ta ta difficulté parce qu'effectivement ça doit être, hem. Je comprends que c'est frustrant et je suis désolé que tu te retrouves bloqué, heu, par rapport à ça puisque, heu, en plus, tu as fait le tu as pris soin d'anticiper. Comme tu dis, ça fait plusieurs semaines que déjà tu as tout fait et heu, et pour une question, heu, technique finalement, heu, ça te casse tout ce que tu as fait et et ça accentue du coup ta pression, heu, autant, heu, sociale que que potentiellement financière si tu te retrouves à à à dépenser plus au dernier moment. Donc, je je, j'entends que ça ça soit pas évident, compliqué à gérer, hem. Mais, est-ce que, potentiellement, hem, tu aurais la possibilité de, peut-être, repérer ce qui t'intéresse, heu, sur internet et les réserver en magasin à côté de chez toi?
Mmh. Mmh, c'est que j'ai pas pensé à ça. Hem, <scoffs> après, je suis pas sûr que qu'il y ait ça dans les magasins, enfin, je suis pas dans une énorme ville, pour le coup. Il y a même pas de Fnac, en l'occurrence. Et hem, je me dis que, enfin, il y a la plupart des produits que j'ai dans mon panier que je peux pas commander, c'est il viennent de Chine ou ce genre de choses, heu, importées. Même si Amazon, en soit, ils ont déjà et on le reçoit en 2-3 jours. Mais enfin, c'est vrai que c'est possible, qu'il y certains produits soient un magasin, mais, ouais, enfin ouais, je pense ça peut être une solution pour, heu, peut-être, 1/3 ou voire la moitié de de mes produits, ouais. En tout cas, enfin, ça vaut le coup de jeter un coup d'oeil, ouais.
Oui Mmh. Oui, après, hem, après, c'est vrai que cette pression que tu ressens elle vient. Elle elle est par rapport à ta famille? Par rapport aux amis? Heu, c'est c'est qu'est-ce qui te qui te met cette pression, à se dire: «Il faut absolument que j'aie des cadeaux». Heu, déjà, dans ce sens-là. C'est plus par par rapport qui?
Non, c'est que la famille c'est qu'on va faire le repas de Noël, le fameux réveillon, toute la famille se réunit où je reçois des cadeaux depuis que je suis tout petit et tout ça, enfin. Et je enfin, on a toujours eu toujours fait tout le monde des cadeaux et enfin, c'est c'est gênant et enfin. C'est c'est voilà, faut pas que je sois le seul quoi.
Mmh mh. D'accord. Oui, tu trouves Ouais, tu trouverais ça illégitime de de de pas avoir le le retour finalement de ce de cette attention qu'on t'apporte, au final?
Oui, enfin, c'est c'est comme même si je participerai pas à la tradition de la fa de la famille quoi. Enfin c'est traditionnel de faire des cadeaux quoi, aussi?
Mmh. Et mmh, si c'est des cadeaux que tu veux absolument offrir. Ces cadeaux alors ou, bah, c'est vrai que t y aura pas quinze mille solutions d'une certaine manière. C'est ou, heu, tu trouves un remplacement pour les cadeaux que tu ne peux pas avoir directement à côté de chez toi. Et donc, une solution de repli que tu peux potentiellement, heu, trouver sur internet, dans un 1er temps et et au moins faire du repérage dans ce sens là, heu, pour aller les récupérer dans les magasins, que tu peux avoir près de chez toi. Ou alors, l'autre solution, c'est de le faire sur un ton un peu humoristique, le le et finalement ces cadeaux que tu as dans le panier qui sont bloqués, momentanément, finalement, pour une raison technique. Heu, juste imprimer, peut-être les les descriptifs des cadeaux avec un petit courrier que que tu ferais, que tu mettrais dans une lettre sous le sapin en disant, heu, le ça pourrait être sur le plan humoristique: «Le père Noël étant très chargé cette année, heu heu, il n'a pas eu assez de place, beaucoup d'enfants ont été sages, mais tes cadeaux arrivent très prochainement sous le sapin, ne le jette pas tout de suite». Un petit truc rigolo comme ça, ne serait-ce que pour, heu heu, ça pourrait amuser les enfants et ça peut toujours aussi, heu heu, amuser tout le monde sans en montrant que c'est prévu et juste que tu auras pas pu les avoir eus à temps.
Ouais. Ouais, je pense. Mouais. C'est c'est vrai que, pour le coup, cette solution, elle elle passerait vraiment bien. Enfin, parce qu'en soi, l'important, c'est qu'il y ait l'emballage et qu'il y ait la fête, tu vois? Parce qu'enfin j'ai la chance. C'est dans ma famille actuelle, tous les enfants ont grandi, donc il y a que des adultes. Donc il y a pas l'enfant qui aura pas son jouet, est-ce qu'il va être triste. Non, i il y a pas ça, j'ai cette chance quelque part, par par rapport à ma situation. Donc, heu, ouais, pour le coup, l'alternative est vraiment, super maligne. Et heu, j'ai de l'encre, <chuckles> j'ai une imprimante. <chuckles> Ça ça peut se faire, ouais, c'est sûr, que ça peut faire ça. Après, ouais, si, enfin, je vais quand même aller passer en magasin et au pire, ouais, si je trouve vraiment pas, ouais, bah, on va passé à l'impr l'impression. Ouais, clairement.
Mmh. D'accord. OK. <laughs> Mmh. Et tu peux associer les 2, c'est sans sans exploser ton budget. Tu peux trouver juste la petite idée, heu heu, à 5-10 € pour accompagner, finalement, pour avoir quelque chose de physique. Parce que je comprends aussi que c'est ça peut être frustrant de de se dire je vais rien offrir de physique directement. Donc tu peux avoir la petite idée qui accompagnerait le le gros cadeau, potentiellement, tu n'aurais pas eu à temps.
Mmh, bah oui. Heu, après, heu, enfin, une question que je me pose, peut-être qu'en magasin, des fois, le fait de passer dans les rayons je pense à des trucs que j'ai pas forcément prévus, anticipés. Ça peut, peut-être m'inspirer enfin, je sais pas si ça va m'inspirer ou vu que c'est 1 semaine avant Noël, il y aura plus rien dans les rayons enfin, je je sais pas comment ça va se passer quand j'irai en magasin, si j'y vais quoi.
Mmh. Bah, d des fois, le fait qu'il y ait moins de choses, heu, c'est que les gens ont pris aussi souvent les grands trucs, heu, populaires, je dirais, ou qui sont à la mode et tu peux justement voir des choses que tu aurais même pas eu l'idée de regarder parfois donc tu as raison, ça peut être, heu, une source d'inspiration. Mais par contre vas-y peut-être avec la liste des cadeaux que tu as déjà faits, du moins qui sont dans ton panier, avec les budgets qu'il y a sur ce qu'il y a dans ton panier de manière à te être sûr de pas dépasser en même temps le budget que tu as prévu.
Ouais. Ouais. Mmh, c'est vrai que ça ouais, c'est ouais une liste de de courses de cadeaux au final, hein et d'autant plus que, ouais, niveau du budget ça ça va m'aider <chuckles> à compter et enfin, et quitte à mettre, heu enfin, parce que si j'imprime la liste des que j'ai déjà prévue, heu, sur mon panier internet là. Je mets quitte à mettre plus 2 moins 2 tout ça, enfin, pour, heu, noter les les écarts par rapport au budget prévu ça peut être, heu, pas mal. Enfin, après je suis pas à 10 près non plus.
Mmh. Mmh mh.
Mais
à
Ouais ça peut aider ça et ouais ça va être avoir le budget et même le le type enfin le domaine même si je trouve pas le le même produit, enfin, je sais que ma grand-mère c'est un produit, heu, on va dire famille et si je je me rappelle que c'est une notion, enfin que je veux un objet famille ça peut m'inspirer sur enfin, de j je vais aller au rayon famille en premier quoi, même si je trouve pas, ça ça me donne des pistes ou cher sur où chercher quand même.
Mmh. Oui, tout à fait. Puis des fois, tu pourrais avoir une idée peut-être qui pourrait te coûter moins cher, comme tu dis, si c'est un cadeau famille. Alors je je sais pas ce que tu as prévu, mais tu pourrais aussi trouver sur un tomber sur un super cadre qui te rappelle un truc que ta grand-mère t'a dit, en disant: «Ah, ça, heu, un cadre photos comme ça, elle en a toujours voulu un» et puis, heu, et puis intégrer toi-même une photo que tu as, heu, avec elle ou ou de la famille avec elle qui lui fera peut-être tout autant plaisir que qu'un cadeau que tu auras peut-être acheté, heu, beaucoup plus cher, au final.
À fond. Ah, c'est vrai. Ouais c'est sûr. Ouais, enfin dans tous les cas, heu, il va falloir que je prenne le temps avant d'y aller, hein.
Par contre tu peux remplacer le cadeau mat oui, parfois tu peux peut-être remplacer justement ce cadeau matériel, heu, que que tu avais trouvé par une petite idée créative qui va pas forcément te prendre beaucoup de temps et qui pourrait faire plaisir aussi.
Mmh mh. C'est vrai que le créatif j'y ai pas trop pensé parce que je suis pas du tout manuel mais, oui, enfin, il y a des trucs, heu, des Lego, c'est pas compliqué selon le Lego, enfin ou même des plier des feuilles, j je pense être quand même être capable de faire cet effort, quitte à sur un truc, heu, censé être fait en 10 minutes si je mets 1 heure, c'est plus important quoi.
Mmh. Oui. Après j'entends que tu me disais que tu j'entends que tu me disais que tu manquais de temps aussi, donc je peux je peux comprendre que c'est pas simple non plus de de partir là-dedans.
Ouais, c en soi, <exhales> je peux me prendre le temps, je travaillerai moins, c mais f enfin, oui, le le plus important, c'est c'est les cadeaux dans tous les cas. Mais, heu, oui, enfin, faut pas que je pe oui il faut pas que je perde espoir, mais c'est vrai, mine de rien, hein. Enfin, rien que là rien qu'en discutant tu m'as proposé <breath> 3-4-5 solutions, qui pourraient
Ouais puis essaie de essaie de te dire que finalement tu tu le dis toi-même le plus important c'est c'est les cadeaux, mais finalement le plus important c'est c'est aussi, tu le dis, d'être là et et l'intention du cadeau. L'intention que tu mets vis-à-vis des autres et et montrer que tu as tu as été chercher quelque chose qui leur plairait, qui les intéresserait et heu, et que tu l'aies pas tout de suite matériellement, c'est peut-être pas si grave que ça tant que tu montres, heu, cette intention de vouloir faire plaisir aux autres en soi.
D'être là, non Mouais, c'est vrai merci, hein. Mouais, bah, oui, non mais oui, plus j'en parle et plus je dédramatise grâce à tes paroles bienveillantes. <chuckles> Je te remercie beaucoup, en tout cas, ouais ça c rien que d'en parler ça me fait du bien quelque part parce que je suis stressé, ça me décharge un petit peu. Mais, heu, oui enfin je reprends un peu confiance, je pense que j oui, je vais y arriver. De toute façon j'ai pas le choix enfin même si enfin même si en fait au final si j'ai le choix, <chuckles> c'est vrai mais oui, bah, voilà exa exactement, exactement, bah, oui, bah, merci beaucoup pour le coup ça ça me rassure et ouais on va y arriver, enfin en tout cas on va s'y donner et oui dans tous les cas ça se passera bien. Merci beaucoup pour tes conseils et ton écoute.
<chuckles> Le choix de pouvoir faire plus simple. <chuckles> Et ben, je t'en prie, ben, prends bien soin de toi et et de ta famille pour les fêtes.
Merci.